Imm, <tsk> benim için küçük bir evde ilgi çekici, özgün kırabilmek için mesela, ımm, <tsk> mesela diyelim, eee, hani, hiç olmayacak bir objeyi ol o eee, olmayacak bir yerde kullanmak. Mesela mesela bir tabağın amacı yemek yemektir. Ama tabağı mesela dik bir şekilde kenara koymak, hani, bir rafın üstüne mesela, hani, böyle, daha tatlı gösterir. Yani küçük bir yeri büyük göstermez, hani, ayna dışında. Eee, ayna fikrini beğenmediğimi söyledim bu konuda. Hani, küçük bir yeri büyük hâle getirmeyi çok bilmiyorum açıkçası. Yani, o o açıdan düşünmedim ama mesela herhangi bir objeye başka bir anlam yüklediğinde bazen daha güzel görünüyor küçük bir evde.
Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. <chuckles> Evet, anladım. Hı hı. Hımm, anladım. Yani, aslında birazcık yerden de tasarruf da sağlıyor olabilir. Baktın, işte, dik koymak, eee, ve, eee, düz değil de Evet, hı hı. Yerden de tasarruf sağlıyor olabilir. Eee, çok teşek Hı hı.
Evet, aynen. Yani mesela bir sehpa varsa evde bazen, hani, eee, sadece, eee, kenarlara 2 sehpa koyuyorlar hani. Mesela onun yerine, onu kaldırıp oraya, mesela, küçük bir bitki koyup sehpayı bir köşede tutmak sadece mesela öyle bir yerde.
Anladım, eee, evet yerden tasarruf da sağlıyordur. Eee, çok teşekkür ederim. Eee, çok fazla ay, çok bilgi dolu püf noktası öğrendim, eee, konuşmanda. Iıı, umarım ya <chuckles>
<chuckles> Ben teşekkür ederim, hani, umarım daha iyiye gider dekorasyon önerileri herkes için.
<chuckles> Umarım da, ııı, gerçekleştirmek istediğin o köşe alanını da en kısa sürede tamamlarsın. Eee, çok keyif aldım tekrardan görüşmek üzere kendine
Evet, ben de çok keyif aldım. Umarım, ben de en kısa sürede tamamlayabilirim. Görüşürüz.
çok iyi bak, görüşürüz. Hoşça kal.